Eu não sei, eu acho que depende do lugar, acho, porque às vezes o brasileiro pensa isso, "Ai, hã, ai eu vou te convidar" você, tipo assim, você vai me agradecer porque eu vou te dar de comer, uma coisa assim, não é isso? Hã, ah não importa, é pra dizer: "Não importa, eu vou de comprar essa não é não é não é a a cerveja que eu tomo a mais cara, eu vou dar a mais barata mesmo, já estou dando de graça".
Uhum. Aham. <laughs> Aham. Sim. Ah, en entendi, é, tem esse tem esse lado também, né, então, é.
Né, então por exemplo, hã, na minha casa eu só uso coisa orgânica, de tudo que eu posso eu uso orgânico, tudo que eu encontro orgânico vai ser orgânico. E lógico que é mais caro, é lógico que, né, mas se se vem a visita, não importa a quantidade de visita, se é 1 ou 40, eu vou fazer com a mesma qualidade que eu faria para os meus, não importa.
Hum. Hum. <laughs> Certo. Uhum. Certo. Ah. Entendi. Não é, faz sentido isso, né, de você querer manter a qualidade que você já tem na sua casa, né?
E manter esse respeito pelo outro, esse cuidado pelo outro, então, hã, deixar as coisas, a casa bem limpa, deixar a pessoa entrar e sentir um cheiro gostoso, sentir que um ambiente o sorriso, receber as pessoas com delicadeza, e e ficar pensando, ah, olha, a pessoa se preocupar se a pessoa tem alergia, se a pessoa não tem alergia, se preocupar porque tem gente que fala assim: "Ai é problema dela, se ela se ela não pode comer ela que traga", tem umas pessoas que eu conheço que falam isso, "Não me interessa, se ela não puder comer ela que traga a comida dela", como assim?
É. Uhum, exato. Uhum. Uhum. Verdade, verdade. Sim, né. <laughs> Meu Deus, exatamente, né, como como assim, né? Que coisa, a
Então você vê a história do prato, eu eu tomo muito cuidado com a história do prato, sabe, eu acho que a mesa tem que estar bonita.
Aham. Qual História do prato? Ah, você disse que você tem que arrumar a mesa bonita, entendi.
O prato de comer, é, é, porque a gente às vezes as pessoas chamam e falam assim: "Ah, vem pra minha casa fazer um churrasco, aí você chega na casa da pessoa e um monte de prato de papel".
Aham. <laughs> É mais fácil, né, não precisa lavar, né.
Aí Eu tenho von Pode ser, mas

Então, eu já separei os pratos, já estão separados, já estão limpos, os talheres, tipo de talher que eu vou usar, eu já sei os copos que eu vou usar, o cardápio já tá feito, hã, o peru já tá comprado, já tá lá no freezer, hã, eu vou amanhã eu vou imprimir, já pra quinta-feira que vem, já vou imprimir um menuzinho que eu vou deixar em cima dos pratos, eu vou eu vou é bem eu faço bem bonitinho mesmo, eu faço bem bonito, faço bem bonito, faço organizado é quase, eh, as minhas amigas dizem pra mim: “Ai Cláudia, você devia montar uma uma coisa de, ou buffet, ou de montar a mesa”, eu adoro montar mesa, adoro montar mesa e prato, ai eu adoro prato, meu filho
Uhum. Uhum. Aham. Aham. Hum, olha que chique. Olha que delícia. Profissional. <laughs> É. Olha, mesa posta assim, né? Você podia investir nisso, viu?
Ai mas olha tem tanta gente aqui que faz isso, eu sou tão feliz fazendo, o o meu filho, eu tenho um filho, né, que tem que fez 16 anos agora é, sobreviveu na minha mão até agora, e ele fala o ponto fraco da minha mãe são pratos, mexa em tudo menos nos pratos da minha mãe. <laughs>
Ah. Aham. Oh, meu Deus, um baby. Aham. Ah. <laughs> <laughs> Não mexa, não quebre um prato pelo amor de Deus. <chuckles>
Tenho va porque eu tenho várias coleções de pratos, eu sou muito louca com prato, então eu vejo prato, eu falo: “Meu Deus, olha este prato!”. Então eu gosto, eu gosto de receber, eu acho que praticar hospitalidade de verdade é praticar amor, é praticar é amor, tudo que a gente troca e de energia boa é amor, né?
Aham. Que legal. Aham, muito bom. É verdade. Aham. Faz sentido. Faz sentido e olha você falou assim eu tô morrendo de vontade de te visitar agora viu? E, <laughs> você ainda vai Eu que agradeço, viu? Foi muito bom conversar com você, eu já adorei ouvir suas histórias. Até mais. <laughs> Tchau tchau.
Hã. Pode vim, mas foi uma honra. <laughs> Obrigada por me ouvir, viu? Obrigada. Pode vir, viu? Tchau. <chuckles>

Olha! Interessante isso.
Então, quando me preparava Você estava sempre preparado pra receber as pessoas, e de uma forma rica, assim, entende? Com com com quantidade, variedade pra hospitalidade mesmo. Abrir a porta da sua casa. "Eu estou te esperando, seja lá quando você aparecer, seja lá quem for. Se você cruzou a porta da minha casa, eu cuido de você". Então, ah, tinha o copo, ah ah, as coisas todas pra você receber a visita de uma maneira bonita.
Aham. Aham. Sim, né? Que interessante. Uhum. Aham. Olha, que legal! Uhum. Nossa, que legal! Então, pelo que eu estou percebendo, você se preocupa muito, né, você vê todos os detalhes e tal, mas é <laughs> E é bem focado na alimentação, né, na comida, na mesa bonita e tal? É.
Aí, eu sou bem lo Sim, eu sou bem lo Na sensação. Eh, de verdade, são as sensações.
Na sensação. Hum? A, tá. Você acredita que essas sensações, assim, elas, eh, remetem a ao algo para o para a visita, né? Para a visita sai
Acho que é um acalento, é uma forma de amor. Quando você de quando você cuida de alguém, você está amando aquela pessoa. Você não tem todo o amor é a essência do ser humano.
Legal. Uhum.